Einen wunderschönen guten Tag. Na?
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Danke schön. Na, du? Ja, alles okay so weit. Also, bin bisschen müde, aber ist ja noch früh. Ist ja auch okay. Aber ansonsten okay, ja. Wie war denn dein Tag bislang heute?
Wie geht es dir? Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Oh je. Ähm, ach, ich war heut bei 'ner bei meiner Chefin kurz drin.
Okay?
Die wollte dann, dass ich meine indischen Kollege verpetze. Weil ich bin heute wirkli ja, also, es ist dann wirklich so 'n bisschen eskaliert jetzt, ne? Ich bin heute Morgen reingegangen um 06:30 und die fangen ja 4:30 unsere Zeit an. Und es waren noch 149 Sachen von gestern noch nicht abgearbeitet.
Oh ne. Mhm. Mhm. Hm. Oh Gott. Na klasse.
Und wer hat's abgearbeitet?
Du.
Richtig. Und das kann's ja nicht sein, ne? Und dann hatte ich noch 'n Beispiel, das war vom 6. auf den 7. Mai.
Mhm. Nein, nein. Mhm. Ja.
Äh, 6. Mai bin ich nämlich um, boah, ich glaube, 10:30 oder so, habe ich Feierabend gemacht, weil ich musste ich hatte andere Termine.
Mhm. Mhm. Ja.
Und dann bin ich am 7. Mai um 8:00 erst, ja, ins System gegangen. Und dann waren Sachen vom 6. Mai, seitdem ich weggegangen bin, nicht bearbeitet.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ach, du Schande.
Ja.
Und das lag an dieser Kollegin, oder ne?
An 2 weiteren Kollegen, die genau das Gleiche machen wie ich? 2.
Ah. Mhm. Man du, echt. Also
2. Ja, und dann, äh, meinte halt meine Chefin, ja, ich sollte ihr das mal schicken. Dann hab ich ihr diese 2 Screenshots nun geschickt, nicht mehr, ne? Und ich dachte mir so: „Boah, nicht übertreiben.“ Und ja, mal schauen, ob das irgendwie helfen wird. Ja.
Ja, ja, sicher, mhm. Ja. Mhm. M manometer du, echt. Also na ja, dann lass uns mal lieber übers Essen reden. <chuckles> Essen ist immer gut.
Über Essen, lass uns über Essen reden, ne? Kriege ich Laune.

Okay.
Und ich m also, ich habe versucht, manche Rezepte auch dann n sozusagen n nachzumachen, äh, grade auch die älteren Sachen und das ist aber wirklich also, wenn es dir nicht gezeigt wurde, finde ich's echt schwerer, ne? Weil sie hat dann oft nicht alles mit draufgeschrieben, weil das hat sie alles im Kopf gehabt, ne? Und ne?
Mhm. Ja, natürlich. Mein mein Vater hat auch ich habe mal meinem Papa damals gesagt, noch bevor er tot war natürlich, wo der noch am am Leben gut war, sage ich so: „Papa, mach mal 'n mach mal schreib mal 'n Kochbuch.“ Sagt: „Kann ich nicht.“ Sagst du das ich kann das nicht. Der sagt: „Du musst gucken und lernen.“ Ja.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Warum? Im Kopf, ne? Ja. Ja, und das ist irgendwie und ich habe dann so 'n paar Sachen durchgelesen und dann jedes Mal so: „Mensch, Mami, du da fehlt ja die Hälfte <giggles> in meinem Kopf“, weißt du. Ich so: „Na toll, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Ja, da stimmt doch irgendwas nicht.“ Oh Mannometer, ja. <groans>
<giggles> Ja. Natürlich ärgerlich dann, ne? Ja, oder du kannst dann sagen, du kannst deine eigene Note mit reinbringen
Ja, gut, richtig, ne? Stimmt da auch wieder. Ja, ja. Ja, aber es gibt halt so ganz, ne also, wo du auch dann den Eiweißschaum ganz vorsichtig natürlich unter den Teig ziehen musst und so weiter, ne, und lauter so Sachen halt. Das hast sie natürlich alles nicht mit reingeschrieben, ne, weil das ist halt alles irgendwo so in der, ne ist ja schon in ihr drin, ne?
dass du 'n bisschen kreativ da noch rumexperimentierst. Mhm. <chuckles> Logisch. Ja, ist ja logisch, musst du wissen.
Ja, und dann musste ich halt bei manchen Sachen echt immer ständig online gehen und dann nachgucken, ähm, ne weil ich gehe halt so: „Irgendwas stimmt doch hier nicht. Da fehlt doch“ Das ist echt.
<snorts> Ja, verstehe.
Oh Manometer. Ja, als ich also, früher muss ich echt sagen, ne, ich wurde ja immer also, das das Essen war oft 'n so 'n bisschen problematisch, weil sobald irgendwas gekocht wurde, das Fett dran hatte, bin ich ja schon gerannt, ne? Also, deswegen habe ich dann oft immer, also, diese diese Leber bekommen, die war angeröstet, ähm also, natürlich, ne, richtig rausge hm, hm, braten, aber da war ja kein Fett dran, ne? Und das habe ich gegessen mit Kartoffelbrei und gerösteten Zwiebeln.
Ja, das verstehe ich. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay.
Und das fand ich auch total lecker. Aber sobald irgendwie ja 'ne also, Gulasch, da habe ich da saß ich da 1 Stunde und habe alles z t total zerkleinert, damit ich ja nichts Fettiges mit mit erwische.
Hauptsache, du hast was gegessen. Okay. Okay, war, also, nicht so deins, ja?
Furchtbar war das. Ich Ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das das hat sich auch irgendwie nie gelegt. Also, ich weiß nicht, ich mache das heute noch. Ähm, selbst bei dem
<chuckles> Ja, ich mag auch nicht so gerne Fett. Also, das Fett Fett an sich, ne, ist nicht so meins.
Ja. Ja, das ist ist so 'n komisches Gefühl im im im Mund irgendwie. Ich ach, so schwabbelig. <giggles> Oh Gott.
Ja, also, ich finde das auch nicht lecker. Ich finde das wirklich auch nicht lecker. Ne, gut. Vielen lieben Dank. Dank dir. <clears throat> Tschüss.
Ja, ne. Ja, Mensch, danke fürs Gespräch. Ja, Tschüss.